Eles eles ligaram esse rasga lata no rabinho do bichinho. E, nossa, que judiação, velho, que judiação que judiação. E por que que faz isso, né. E eles têm emoção também, eles são igual a gente, eles não são eles não são objetos, então não não tinham porque fazer isso, e, nossa, que que judiação, meu Deus. Aí pois é.
Ai gente, coitadinho, que judiação. É. Tem com certeza. É. Porque eles têm noção, sabe, o bichinho ele só quer carinho, ele só quer amor, ele quer a companhia, né.
Aí é é isso. Isso, exatamente. Uhum. Exatamente. Uhum. Exatamente, exatamente isso. Hum.
Eu vejo isso aqui, hoje eu saí, meu filho de manhã falou: "Ah vamos dar um pulinho no mercado". Eu ainda falei assim: "Poxa mas, ele vai andar até lá?". Ele falou: "Não, ele precisa fazer exercício, também". Mas ele foi, sabe, foi andando, mancando, mas ah, também não é tão longe.
<chuckles> Hã. Hã. Sim. Aham. Sim. <laughs>
Aí voltou cansado, porque também tá muito quente aqui, né. Então, por exemplo, eu vou andar com ele agora à noite um pouquinho, ele ama, porque tá bem fresquinho.
Ai, é. Hã. Uhum. Hã. Sim. Aham.
Mas de manhã tá fazendo muito calor. Eu até perguntei para o meu filho assim, eu falei: "Ele sente na patinha? Por exemplo, a patinha no asfalto"
Sim. Hum. <chuckles> Hã. Aham. Ah.
"ele sente muito quente?". Ele falou, assim: "Sente. Mas eles têm que andar também, né". Que você não vai botar um sapato, uma
Oxe! É, verdade.
Né. Até tem, né, mas
É verdade. Assi assim, é, depende, né, tipo a Mili, que eu cuido, a quando tá chovendo eu coloco meio que um com uma capa de <chuckles> capa de chuva na bichinha, aí ela vai andando assim. <laughs>
Sim. Mas é, daí claro, mas a ép na época de chuva quando estava inverno aqui, né. Então a gente porque tem que descer com ele para fazer as necessidade, né. Mas aí coloca tem um casaquinho, sabe, tem uma roupa que coloca nele, até porque ele não tem muito pelo, né. Então é importante entender as emoções deles, né, também sentem frio, né. Porque ele sabe que tem que descer, ele não faz nada em casa.
Aham. Sim. Hã. Exatamente. Sim. Uhum. Exatamente, sim. Boxer, né. Aham. Isso. <laughs> Exatamente.
Né, mas quando chega na época da chuva né, mas é engraçado na época da chuva ele quer ir só rapidinho e voltar.
Hum. Aham. Hã. <laughs> Eh, já já viu aqueles vídeo de de neve também? Hã.
Na época do frio, ele ama o frio.
Sério?

Tanto que toda vez que eu viajo, quando eu volto, alguma planta minha morreu
Tá tão putz.
porque ele esqueceu de botar água, você entendeu. Eu já gosto dos 2 e eu converso com os 2. Com a planta e com o bicho.
<gasps> Oh meu Deus. <laughs> Aham. <laughs> Ai, ai. Hã?
Aí eu percebi, ela falou assim: "Nossa, se você perceber ele estava triste, mesmo.", Aí ela foi e tá-tá-tá, falou até pra mim: "Ó, se eu não quiser ver, eu vou ter que cortar a unha, eu vou ter que dar uma injeção", eu falei: "Ah, não quero ver não, eu não tenho realmente" aí escutei ele: "uh".
Aham. Hum. Ah, sim, eu não gosto de ver também. Imagina. Sim. Hum. Ah, coitada.
Mas foi, sabe, porque ela foi cortar, porque, hum, chegam na gente, né. Aí ela fez a assepsia lá, fez um curativo, ficou ele tá parecendo com uma botinha
Sim. Uhum. Sim. Hum. Uhum. Ah, sim. <laughs> Aham.
e deu a injeção su subcutânea, né. Aí ela falou assim: "Ó, daqui a 15 minutos, a gente já vai ver a reação dele.", impressionante. É igual a gente, quando você tá com uma dor de cabeça, você tá meio chateada, assim, dor de dente, né, quando você toma o remédio que passa, é outra pessoa.
Sim. Aham. Sim. Exatamente. É, como é? Hã. <chuckles> Exatamente. Ah, você me lembrou de uma gatinha agora, lá lá na minha casa Hã, pode ir, pode terminar.
Ai Não, pois é, aí, resultado, ela fez, tá-tá-ta´, ele melhorou, aí nós descemos, eu ia na lavanderia, ela foi caminhar com ele. Aí ela falou eu fui até a metade do caminho, aí ela falou assim: "Olha", depois a gente se encontrou aqui em casa, aí ela falou assim: "Impressionante. Você estava com a gente, ele estava mancando"
Hã. Uhum. Sim. Aham. Sim. Aham. <chuckles> Olha, <laughs>
"quando você virou as costas pra ir pra lavanderia, ele começou a andar normal, parou de mancar".
Iss nossa senhora! <chuckles> Ai, ai. Né, cachorro é muito esperto, cachorro desperto. <laughs> Ai.
Eu falei: "Ai, olha que chamego, é um mimo". Ah, vê muito bonitinho, sabe, eh a, então, assim, eu acho que eles realmente, eles expressam, sabe.
Hum. Exatamente. Sim, sim, eles eles têm emoção, eles conseguem, eh, mostrar pra gente emoção. E o que eu ia falar, né, eh, você me lembrou agora do de uma gatinha que eu tinha que eu tinha não, que a gente encontrou no no condomínio, né. O condomínio que a gente morava, sempre tinha cheio de gatinhos, andavam por ali. E e a gente às vezes dava comida, eh, às vezes não, sempre a gente dava comida, né
Uhum. Hã. Hã. Ah, bonitinho. Aham. É, porque eles querem, né.
pensando bem, às vezes não porque porque às vezes pode ter raiva, algumas coisas, né. Meu pai ele sempre teve teve, eh, precau precaução com isso, mas minha mãe e minha avó sempre: "Não, bora ajudar o bichinho". Enfim, um dia apa apareceu um gatinho lá, eu escutei o miado, estava estava, acho que estava na sala, eu escutei o miado lá fora
Aham. Aham. Ah! E quando eles miam é porque tá com fome.